Eh, iya masih, Kak. Jadi, mmm, kalau kakek-nenek aku itu yang paling, e membekas di aku. Itu, salah satunya adalah nilai untuk jadi orang yang setiti gitu kalau bahasa Jawanya. Setiti itu tuh kayak, apa ya, lebih ini loh, pinterlah dalam mengelola sesuatu, terus pinter ngerawat, eee, men barang-barang pada tempatnya, terus lebih tekunlah, uletlah, bisa dibilang gitu, setiti, gitu. Terus, selain itu, eee, beliau juga menanamkan tentang yang bisnis dan keuangan itu tadi, kan. Jadi aku memegang banget nih, prinsip-prinsip beliau untuk memenejemen keuangannya. Itu ngaruh banget loh sampe sekarang, Kak, kayak iya, dulu tuh aku waktu kecil, aku dikasih uang kayak cuman Rp10.000 gitu, terus dikasih challenge atau tantangan dari kakek-nenek aku, "Bisa enggak Rp10.000 ini kamu ubah jadi Rp20.000," gitu. Sederhana sih, cuman, eee, untuk anak kecil pada masa itu, kelas 1 kelas 2 gitu kan, itu hal yang lumayan ekstrim ya, Kak, ya. Nah, karena dibiasakan kayak gitu, kecil-kecilan gitu gitu, disuruh bisnis kecil-kecilan, jadinya aku kayak sayang uang gitu loh, enggak jadi orang yang boros, enggak jadi orang yang kayak hedon, gitu gitu sih, Kak. Itu yang masih aku pegang sampai sekarang.
Mhm. Oke. Oh, oke. Heeh. Oh, ya? Oh. Oke. Mhm mhm. Oke. Terus ketika kamu sudah dewasa gitu, Kak, eee, apa ya, cara kamu melihat mereka itu berubah enggak sampai sekarang, atau masih sama gitu?
Mmm, cara aku melihat mereka itu beda sih, Kak. E kalau dulu, itu aku memandangnya tuh ya cuman sebatas kayak nenek-kakek yang sayang sama cucu-cucunya doang, yang kayak, mmm, apa-apa diturutin gitu gitu. Tapi kalau sekarang aku mandangnya tuh beliau-beliau ini keren banget sih, Kak, dari, mmm, proses perjalanan hidupnya kayak gimana, aku kan udah makin gede tuh, dikasih tau sama orang tua aku, diceritain tentang, eee, gimana nenek-kakek aku dulu semasa mudanya, perjuangannya, gitu gitu kan. Nah, jad dari situ aku kayak kagum gitu loh sama mereka, ternyata mereka tuh bener-bener merintis dari nol, ya. Terus ternyata, mmm, apa ya, di balik sifatnya yang, eee, kayak ibaratnya suka bercanda juga, santai enggak terlalu tegas, tapi itu kayak, apa ya, banyak hal yang sebenarnya bisa dibanggakan, gitu, beliau kayak terlalu iya itu tadi setiti itu tadi, kayak membuat barang-barang yang kurang bernilai jadi bernilai, merawatnya gitu gitu, Kak, keren sih.
Mhm. Oh, oke. Mhm. Oke. Mhm. Mmm, oke. Mmm, iya iya.